Uau. Gente, que legal essa experiência. E e o pôr do sol, assim, a o ou então, o nascer, você chegou a ver isso?
É, é incrível. É. Nossa. Cheguei a ver, sim, tem que você tem que fazer essa ter essa experiência porque, é incrível, né. E aí, é é realmente é é inexplicável, é um pôr do sol mais lindo que eu já vi, é o nascer do sol mais lindo que eu já vi, é é muita natureza, né. E sabe, tem um morro muito marcante lá de Bora Bora, e eu fiquei bem de frente pra ele.
Tem, né. Uhum. É imagino. Aham. Tá, e vocês pegaram chuva assim, algum desses dias, só pra ver se você teve essa experiência da da chuva ali não. Foi todos os dias de sol, ai que legal.
Não, nã todos os dias de sol e eu passei final do ano lá, né, foi e teve assim, eh, teve fogos teve tudo mas assim é é tudo tudo ali chega a a, se você pede um café da manhã alguma coisa, vem de barquinho bonitinho a moça fica com aquela colar, é lindo é um paraíso e e o lugar é maravilhoso a natureza é incrível é inexplicável, nunca, não não tem não fica cheio, não pode criança, é um é o tem os detalhes.
Aham. Olha. Ai que lindo. Aham. E estava cheio? É. Ah tem umas coisas para seguir lá. Tá e você você teve algum momento você teve medo assim, algu de alguma coisa ou não?
Tem tem. Ah, o fato de não ter o um hospital próximo, mas é, depois passa. <laughs>
Aham. É, é o medo inicial, né. Que a gente sempre se preocupa quando vai viajar. Olha.
É sim, sim mas depois passou, mas é incrível.
Imagino. Eu imagino, eu viajei aqui com você agora nessa conversa, muito obrigada por compartilhar da sua experiência. Hã, espero um dia ouvir mais de de coisas mais interessantes, de outras viagens que você fez que teve o mesmo impacto como esse. Obrigada por compartilhar, viu.
Olha, ah, eu que agradeço. Ah. Legal, obrigada você e até a próxima.